हाँ, हाँ, मतलब मेरा भी झगड़ा ज़्यादा मेरे भाई से ही होता है जो मेरा छोटा भाई है, और मतलब झगड़ा वो तो बचपन से ही होता आ रहा है मुझे लगता है ख़ासकर मतलब सिब्लिंग्स में तो होता ही है नॉर्मल सी बात है मुझे लगता है। झगड़ा छोटी-सी मतलब वो भी ऐसे छोटी-छोटी बातों में कुछ भी मतलब उसका है कि अ, छोटे भाई-बहनों का होता है कि उनको अपने बड़े भाइयों की टाँग खींचनी होती है या कोई घर कोई अगर पेरेंट्स डाँटें हमें तो उनको भी बीच में थोड़ा-सा नमक डालना होता है थोड़ा कि ये ऐसा करता है ऐसा बट मुझे लगता है उससे चीज़ें मतलब थोड़ी फ़न बनी रहती हैं मतलब वही-वही है थोड़ा वो भाई को कहते ना भाइयों के या सिब्लिंग्स के जो रिश्ते के बीच की थोड़ा-सा अ, एक वही सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि वो टाँग खींचना सब कुछ। क्योंकि वो आप बाकी लोगों के साथ नहीं कर सकते हो ना यहाँ पे तो आपका रिश्ता है आप कर सकते हो वो वही वरना हमारा रिश्ता काफ़ी ज़्यादा फ़ॉर्मल हो जाएगा मुझे लगता है, अगर बिल्कुल ही कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई च टाँग खींचना वो ही तो मज़ाक में मुझे लगता वही एक रिश्ते की अ, मज़ेदार बात होती है थोड़ा-सा होना चाहिए। और वाक़ई ऐसे कोई सीरियस झगड़ा कभी ऐसा होता नहीं है अगर हो जाए तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया चीज़ है कि जब आप गुस्से में हो तब आप कुछ ना बोलें मुझे लगता है गुस्से में ना आप ग़लत ग़लत निकलता है आपके मुँह से तो गुस्से में अ, इससे बढ़िया कि आप थोड़ा थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएँ। थोड़ा 10 मिनट बस ख़ुद को वे अ, टाइम दें उसके बाद गुस्सा अपने आप शांत होता है उसके बाद जाके बात-वात कर सकते हैं आराम से मुझे लगता है कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है कि कई बार ऐसा देखा है मैंने कि 2 दोस्त थे या अ, कज़िन्स थे बहुत ही और बहुत ही अच्छे थे मतलब मेरी फ़ैमिली में उनकी अ, लड़ाई हुई और फ़िर उसके बाद क्या है कि उन्होंने उसके बाद ना झगड़ लड़ाई के बाद व वापस आके इन्होंने बात ही नहीं की एक-दूसरे से और अब क्या है कि वो बात करते भी तो मुझे लगता है कि बात करना चाहिए उन्हे थोड़ा-सा
जी। जी, जी, जी। हाँ, जी, हाँ, जी। जी, बिल्कुल। जी। अ, जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ, जी, हाँ, जी। हाँ, जी। जी, जी। हाँ, जी, हाँ, जी। जी। हाँ, जी। जी, जी। जी। जी। जी, जी। हाँ जी, जी। जी। जी, जी। हाँ, जी। <chuckles> जी। जी। जी। हाँ, हाँ। उ, जी। बिल्कुल। उ, जी। जी, जी, जी। हाँ, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, जी। हाँ, जी। जी। हाँ, जी। हुँ, हुँ।